Hum, e e eu eu tenho vontade de terminar todos. Todos me fazem brilhar os olhos, eu amo todos. <laughs> E e acho que essa é a dificuldade, entendeu, tipo, co qual que é o próximo? Sabe, e a minha dificuldade acho que tem sido essa, tipo, estou me sentindo aqui estagnada com o processo, eh, e e e sem conseguir enxergar, tipo: "Qual é o próximo? Que que eu faço com o próximo? Qual é o próximo passo?". Sabe como?
Uhum. Uhum. Só que, ao mesmo Aham. Entendi. Uhum. Uhum. Uhum. Entendi, hum. Você já tentou, eh, pedir alguma opinião para uma outra pessoa, de repente, eh, dar um esboço ou sei lá, uma introdução de cada livro para alguém ler, alguém que você confie que entenda do assunto?
Não, não, nunca fiz isso não. Pode ser uma boa, né.
Talvez seja aí é, sim. É, porque, assim, todos ao mesmo tempo vai ficar muito complicado para você, você tem que
Não, não tenho condições, eu te eu entendo que eu preciso escrever 1 de cada vez. Eu não hum. Uhum.
Uhum. É, e agora para você fazer isso você tem que escolher 1, né. Você tem que escolher qual é o próximo livro. Assim, pensando numa continuidade, pelo que eu entendi, o seu primeiro livro, eh, falava um pouco sobre a história da sua vida, né, histórias muito pessoais, pelo que eu entendi.
Justamente. Exato. Bastante. Aham, sim, é, bastante.
Uhum. E esses agora tem alguma coisa relacionada com isso ou não?
Sim, todos têm. É, todos todos incluem, assim, testemunhos próprios, mas são assuntos diferentes, sabe?
Hum. Uhum, ok. E e tem algum assunto tem algum assunto que você ah, eu tô tô tentando aqui conversar com você, fazendo esse brainstorming para ver se a gente chega num consenso e você escolhe um, tá? Eh, tem algum livro, né, a algum desses que pega um gancho do seu livro antigo, já diretamente?
Uhum. Cada um é um assunto diferente. Sim, perfeito.